Да, нужно себя как-то, вот себе скидку давать и жалеть себя немножечко тоже. Мгм, мгм, да. <chuckles> Я же не робот, я действительно человек, поэтому это абсолютно нормально. Слушай, ну вот я сейчас с тобой говорю, и мне прямо как-то легче и легче становится. Э, и да, потому что это у меня прямо такая серьезная всегда была проблема. Я настолько строга к себе и к другим из-за этого. И, э, это вот я понимаю, что это реально, вот пока ты с этим не разберёшься и пока крутишься на меньш на ме на месте, двигаться особо невозможно дальше. То есть пока не что-то нь не разрешилось, этот вопрос или вот да, у меня в голове, м, я не могу как-то эмоционально нормально себя чувствовать для того, чтобы делать что-то остальное. Поэтому это действительно необходимо вот так вот говорить с собой, да, вот дружить с собой и общаться на эту тему.
Да, беречь себя. Да. <chuckles> Спасибо. Да. Да да. Мгм. Да. Да да. И очень важно не только уметь, э, прощать, э, других, но и в первую очередь себя. Потому что мы у себя одни, и мы долж и м и м м стоит себя беречь.
Да. Конечно, я абсолютно с тобой согласна.
И меньше стресса.
Да, стресс- это Я заметила, насколько стресс сильно бьет по организму. А, м, я раньше думала, что стресс- это, наоборот, как бы, да, хорошо, он как-то тебя держит как в бодрости в какой-то. <chuckles> А потом, да, я заметила, насколько сильно по нервной системе, а, бьет и потом ф ф физическому состоянию. Это кошмар. И с этим надо бороться. Мгм.
Да. Мгм. Нет. Мгм. Да, я согласна согласна, полностью согласна. Нужно, не ну м, как ль лю э, лю э, люди, эм, м, людям чаще нужно как-то отдыхать и избегать этого стресса. В такое в тако э, в ну в в на в наш такой, в та в наше такое время очень динамичное. <chuckles>
Абсолютно.